طيب جميل أوي، طب أنتِ يعني أكيد بتحاولي إن أنتِ توازني بينهم وبين الشغل، يعني عايزِك كده تحكي لي عن مرّة كده حاولتِ توازني فيها كده بين شغلِك وهوايتِك.
آه يعني لأ أنا دايمًا باوازن ما بينهم، يعني ل لأن أنا باحس إن أنا باستمد طاقتي وبالاقي نفسي في هوايتي.
حلو أوي.
فتلاقيني آآ وأنا رايحة الشغل معايا كتاب في إيدي.
امم.
آآ أقرا <chuckles> لحد ما وصل، يعني أنا بيني مثلًا وبين الشغل تقريبًا آآ حوالي ساعة إلا 1/4 ساعة في المترو.
ياه! ساعة إلا 1/4
ف آه ف آآ أ أقعد في المترو، أمسك الكتاب بتاعي وغالبًا كمان باكون منزلاه PDF على التليفون.
امم.
وأقعد أقرا لحد ما أوصل للمحطة بتاعتي، أسمعها بتقول إن المحطة دي قربت <chuckles> أروح جاية قافله التليفون ورايحة أقف على الب <chuckles> بالضبط كده. آآ وأنا راجعة نفس النظام، فبابقى كده ما عدّيتش اليوم غير لمّا أكون قريت يعني على الأقل ساعتين في اليوم.
أيوه وتنزلي على طول. <chuckles> أنتِ بس أصلًا ما بتعرفيش إن أنتِ تقري في البيت؟ والّا يعني الموضوع صعب أصلًا بالنسبة لِك؟
آآ لأ، ساعات باعرف طبعًا أقرا في البيت، ما أنا في أيام اجازة ما بانزلش فيها الشغل بس أنا دايمًا مخصصة الوقت بتاع المواصلات اللي أنا باروح فيها ال الشغل الأول كنت باروح بالعربية، فطبعًا آآ أحسن توفيرًا لل للعربية وللسواقة ومشي في ال في زحمة المواصلات الت ال الطريق أروح جاية عاملة إيه؟ واخدة المترو، والمترو Underground بي إيه؟ بينجز بسرعة وباوصل بصراحة في في وقت قياسي كده ف وباتسلى في نفْس الوقت وأمارس هوايتي وأقرا.
امم. أيوه أيوه. أيوه أيوه. طب دي بالنسبة للقراية بقى يعني طب بالنسبة بقى لاجازتِك، يعني أنتِ خلاص بقى ما عندكيش شغل وكده، بتعملي إيه في الاجازة بقى؟ ت ما بتقريش أصلًا في يوم الاجازة والّا بتقري برضو؟
لأ باقرا برضو، دايمًا تلاقي عندي على الكومودين جنب السرير في كتاب كده. باحب دايمًا قبل ال ال ال قبل ما أنام، يعني لو صفحة صفحتين كده، أنا ص أصلًا باكون مرهقة خلال اليوم باحس إن الصفحتين دول هُم المنوم.
امم. طبعًا طبعًا. امم.
يعني بمعنى، هاقول لك <chuckles> أنا أول ما أفتح الكتاب أنا بابقى خلاص هُلِكت م م من الشغل للبيت للولاد ل كلّه كده ورا بعضه ورا بعضه. ف باجي خلاص آآ يعني خلاص أنا ح يعني آآ س شبه فاصلة يعني.
قولي لي لي. امم.
أول ما أمسك الكتاب
آه فبتقرأي بتقرأي على حسب ما تقدري امم.
آه، أول ما أمسك كتاب، أخلص أول صفحة في تاني صفحة في نصها كده أحس إن أنا باغمض على نفسي. <chuckles> بالضبط <chuckles> فأروح جاية خلاص بقى أستسلم وبانام.
أصلًا! <chuckles> أيوه.
ده بالنسبة للقراية يعني.
طب حلو أوي.